Mas se você vier, eu vou eu vou vou pra qualquer lugar pra te encontrar, só me fala as datas, então mas eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei que ele ia falar assim: "óbvio que eu vou te ver", tipo, eh, ele não ia botar um empecilho sabe, falando que ele estava ocupado, porque isso pareceu para mim que tipo ele não ah, ele vai estar ocupado, então ele não quer.
Uhum, eh Entendi. Talv tal aham, talvez ele não seja tão maduro com relacionamento, sabe, isso é muito normal, assim, em geral muitos homens, né, para não deixar assim algo muito, assim, atacando, assim, ele, mas muitos homens demoram muito para se tocar em algumas coisas de relacionamento, sabe, de sabe
É. Não, ele é mais novo que eu, é 9 anos mais no
Uhum, eh, então essa sua maturidade pode ser que ele não tenha, e ele tenha esse problema de diálogo, o problema de até se tocar sabe, o que você tá falando, que você está sentindo vontade de estar com ele, então até esse perfil dele pede um pouco mais de clareza sua, de falar assim: "Olha, eu, de fato, eu quero te ver porque eu senti isso, eu senti isso, eu senti aquilo". Então, muitas vezes por você também ter essa dificuldade e ele também ter no do lado dele, em algumas características dele, isso pode estar dificultando até a forma da comunicação entre vocês, sabe. E tem muitas pessoas que às vezes quando você falou aí agora que ele foca muito no trabalho, na na carreira dele, tem muitas pessoas que quando tem esse perfil de focar na carreira, acaba que não enxergam as coisas que estão, assim, na frente deles, que mesmo eles querendo muito, eles gostando muito daquilo, mas ele meio que cria ali uma casca, u uma barreira entre a seu, entre aspas, né, claro, se eu me interessar ou se eu fizer isso aqui eu vou estar perdendo tempo que eu podia melhorar a minha carreira. Então é f é é algumas coisas que você tem que saber lidar, que você tem que saber infelizmente assim, vencer em você mesma, né, e deixar um pouco mais claro para ele e aí se ele não quiser, aí você realmente corta esses laços, sabe. <laughs> Não desiste não, vai dar tudo certo, acho que seu sentimento é super verdadeiro, vai pra a ponto que você pediu conselho, foi na cartomante também, se interessou muito por ele, gostou muito dele então, que dê tudo certo, que você tente de novo e se não for com ele, que na próxima pessoa você consiga se expressar melhor e essa pessoa também te corresponda.
É. Hã. É. Hã. É. Não, eu já eu desisti um pouco disso talvez, mas é isso. Aham. É. Sim, ah, obrigada. É. Verdade, olha muito obrigada, assim, por me escutar principalmente e pelas palavras também que foram super gentis, assim, muito obrigada e até a próxima, tchau tchau.